Est-ce que tu pourrais m'expliquer, hem, une heu, une détox digitale qui aurait vraiment marché pour toi?
Alors oui, ça m'est déjà arrivé une fois de vraiment, heu, déconnecter parce que c'est vrai que c'est quelque chose que mmh, <clicks tongue> qui est très difficile pour moi, je suis assez addict, heu, à au
Ouais. D'accord, tu es tu es tu es beaucoup sur les écrans en fait?
Ouais, voilà c'est ça, je suis beaucoup addict aux réseaux sociaux, j'aime bien parler, envoyer des des v des trucs genre envoyer des des des conneries, des trucs, heu, tu vois? Enfin voilà, je ch
Mouais. Dans ton quotidien en fait heu, c'est c'est quelque chose que tu fais heu, vraiment beaucoup. Mmh mh.
Ouais. Exactement. Et je mets aussi beaucoup de stories sur Instagram, et cetera. Enfin tu vois, je je j'entretiens heu, la machine, entre guillemets. Et hem, du coup, il y a 2 ans, j en fait, heu, bah, j'avais eu un peu un moment, heu, super difficile où en fait, heu, j'ai quitté mon travail, j'ai eu un accident et j'ai dû déménager, enfin trouver un appart et déménager en mmh s pratiquement le même mois. Donc, heu, donc voilà, j'étais heu, vraiment, heu
Mouais. D'accord. Ah ouais, d'accord. Donc tu étais pas bien pas bien dans ta peau, quoi, à cette période-là?
Voilà, c'était enfin, ouais, c'était beaucoup trop <chuckles> beaucoup trop intense pour moi. J'avais j'avais vraiment pété un câble un peu, je pense, tu vois. Et donc du coup, ce que j'avais décidé, c'est de, mmh, à la fin de mon travail, du coup, heu, quand j'avais quand j'avais terminé, de partir en vacances, hem, toute seule.
Mmh. Ouais. Ah oui, pour ch pour te changer d'air quoi, te t'aérer. Mmh mh.
Voilà, c'est ça exactement toute toute seule. Enfin, j'a j'étais allée d'abord, heu, au Maroc re rejoindre une amie qui habitait là-bas. Donc ça, j'étais j'étais pas seule et ensuite j'étais allée, heu, sur les îles Canaries, hem, du coup voilà toute m toute seule heu, Lanzarote et hem et Tenerife. <sniffs> Et heu, du coup, en fait, je me suis dit: «voilà, dès que je prends l'avion, heu, pour le Maroc, heu, je coupe complètement les les réseaux sociaux et cetera» tu vois hem?
Mmh mh. D'accord. Ouais. D'accord, ouais, tu voulais vraiment, heu, déconnecter avec, heu, ta ta vie précédente quoi tu tu avais vraiment be besoin d'un gros break en fait?
Ouais. Voilà, exactement. Donc du coup, heu, j'ai supprimé, heu, l'application, les et z les certaines applications, après parfois je le fais, hein, même aujourd'hui je supprime des applications, mais je peux quand même y aller, heu, sur Safari ou tu vois <chuckles> ou voilà donc, heu, ça c t même si c'est si ça me permet un peu de de
Ouais. Ah oui! D'accord. Mmh mh. C'était ouais histoire d'être moins moins tentée quoi?
Voilà exactement, mais là j là j'ai vraiment heu, pendant presque, heu, 3 semaines, j'ai vraiment pas du tout touché, enfin j'y suis pas allée, j'ai rien regardé, j'ai j'ai limite presque parlé à personne, enfin voilà vraiment, hem.
Ah ouais. Ouais, tu avais besoin de même de de t'isoler en fait quoi?
Ouais, voilà et aussi me montrer que je pouvais y arriver aussi, tu vois? Parce que comme je te dis ouais et heu, exactement je pense que c'était un peu un défi parce que comme je te dis je suis vraiment addict et donc du coup, heu enfin il y a il y a plein de fois où je me dis: «heu, tu vas y arriver, tu vas pas regarder Instagram pendant un une semaine» et même ça tu vois j'y arrive pas parfois, enfin. Ouais, j'ai j'ai
Ah oui. Oui c'était un peu un défi? Mmh mh. <chuckles> Ouais, d'accord, mais à cette heu à cette période-là, heu, pendant ces voyages-là, te tu donc tu as réussi?
Ouais, j'ai vraiment réussi tu vois, j'ai j'ai pas du tout regardé, j'ai dit à mes amis et cetera que voilà je faisais une pause et cetera qu'ils pouvaient me contac comment?
Tu as prévenu avant? Tu as prévenu avant en fait que que tu serais pas sur les réseaux quoi. OK.
Oui, oui, quand même, heu, voilà, exactement j'ai prévenu avant et j'ai qu et et et j'ai dit: «voilà si vous voulez vraiment me contacter, vous pouvez me contacter sur WhatsApp en mode heu, urgence, mais heu, vraiment s'il y a urgence et tout» enfin voilà j'avais vraiment, heu, un petit peu préparé pour pas que qu'ils s'inquiètent parce que j'étais quand même hem, à l'au enfin loin, sur une île, sur les îles Canaries, même le Maroc. Et hem et c'est vrai que et puis heu, enfin enfin voilà, du coup je m'é je m'étais préparée et hem, et même, tu vois, c'était aussi un défi dans le sens où en fait, j'étais dans un endroit paradisiaque, enfin par exemple Lanzarote, heu c'est c'est magnifique, c'est c'est c'est on se croirait sur une autre planète, tu vois, donc j'ai un peu cette tendance à dès que je vois, dès que je pré des belles photos voilà c'est ça exactement mettre des stories et cetera, tu vois c'est c'est même ça, c'est un truc, c'est un peu un réflexe en fait de d'avoir, heu, cette, heu même si je je le fais de moins en moins et tu vois j'apprends un petit peu à justement <chuckles> pas enfin quand j'étais jeune je faisais je postais des stories tous les jours, hein, tu vois? Maintenant j'arrive un petit peu à, voilà, à me distancer, mais du coup, voilà c'était aussi c'est c'est aussi un défi de de se dire: «Ah, bah tiens je vois quelque chose, je prends une belle photo mais je la poste pas» tu vois, ou je le j
Mmh mh. Tu étais loin. Ouais, ouais, d'accord. Mmh mh, bien sûr. Ouais. Ouais, complètement. Mmh mh. Ah! Vouloir prendre des photos et les partager c'est ça? Mouais. <chuckles> D'accord. À te à te contrôler, ouais. Ouais. Et alors comment tu as fait justement pour, heu, pour pour réussir à à résister à cette heu, tentation? Tu avais, heu tu avais désinstallé le l'appli? Par exemple, heu, Insta, heu, TikTok ou je ne sais quoi mais heu ouais, tu l'avais désinstallée?
Ouais. Ouais, j'ai j'avais tout désinstallé exactement, tu vois, et je m'étais dit vraiment, ne n'y va pas. Enfin, en fait, vu que je savais entre guillemets qu'après j'allais revenir dessus, tu vois, c'était pas en fait voilà, je voulais juste faire une pause en fait, hem, bah comme je sais pas, heu, dry january, tu vois, enfin pour l'alcool, mais mais là pour les pour les réseaux sociaux, donc du coup, vu que je savais entre guillemets que j'allais y retourner à un moment, tu vois, je je j'ai j je me suis vraiment mentalisée pour pas y aller, pour pas y penser et tout. Et en fait, au bout d'un moment, tu vois, heu en fait, c'est au d au début, enfin on on dirait vraiment je parle de de drogue, mais c'est un peu ça, hein, parfois, tu vois?
Mmh. Oui, c'était pas grave. Mmh, d'accord oui, oui je comprends, bien sûr. <chuckles> Ouais, ben oui, écoute on en parle de drogue parfois, hein.
Ouais voilà c'est ça et hem, et du coup au début bah, au début voilà je je j j'avais un peu le réflexe, je me disais d'aller sur mon téléphone et après je me disais: «Ah non, et tout», tu vois? Mais au bout d'un moment en fait, heu, bah, j'y pensais même plus, tu vois? Enfin j'y.
Mmh. Ouais, tu avais perdu cette heu, cette habitude en fait?
Voilà c'est ça, j'avais perdu mon habitude et et heu, et franchement, ouais, j'étais voilà. Donc heu, c'est juste, heu, voilà, les 1ers jours qui sont un peu plus durs, mais après, heu.
Ouais, c'est au début tu tu as ressenti des des petits manques quand même?
Ouais, voilà, au début, c'est ça, des petits manques ou des petits réflexes, ouais. Tu sais, des fois, tu tu prends ton téléphone, hem, ou p enfin même aujourd'hui tu vois, par exemple des fois je vais sur Instagram, beh en fait après je me dis: «mais qu'est-ce que je fais là» enfin genre, heu, j'ai j'ai, juste par réflexe, tu vois, je vais ouvrir, je vais regarder si il y a pas s'est pas que passé quelque chose alors que j'ai regardé 5 minutes avant donc, heu, enfin. Donc, heu, voilà ces petits réflexes et ces petits, heu, trucs après j'ai c'est c'est ça s'est complètement complètement disparus, en fait, heu.
Mmh mh. C'est juste un réflexe. Ouais. Mmh. Ouais, ouais, ouais, je comprends. Au bout de combien de temps à peu près, heu c'est tu as eu heu, juste, heu, quelques jours comme ça de d'adaptation?
Ouais voilà, je pense que c'était vraiment au tout début, mais sauf que ce qui était bien, c'est qu'au début du coup, j'étais avec mon amie pendant 5 jours, heu, au Maroc. Du coup hem bah déjà, heu, en en général quand je suis avec, heu avec une personne, tu vois surtout si on dort, heu, dans le dans le dans la même chambre et cetera, et que j'étais, bah, du matin au soir avec elle puisque, j'étais j'étais chez elle tu vois? Avec sa avec sa mère en plus enfin voilà. Donc du coup là déjà, en général je suis moins sur mon téléphone quand même, quand je suis avec des gens, tu vois? Parce que je profite, heu, j'essaie de profiter plus Voilà c'est ça exactement.
Ouais. Mmh mh. Oui d'accord. Oui tu es tu es moins tentée en fait, heu, tu as tu as moins de moments en fait heu de c'est pas de l'ennui, mais, heu, moins de moments libres, heu, quelque part, heu, pour pour aller sur, heu, sur ton téléphone. Ouais.
Voilà. Exactement. Et chez mon mon esprit est occupé par, heu, par par les personnes avec qui je suis et tout. Donc donc, heu, je pense que du coup, vu que, heu, voilà ces 5 1ers jours où j'ai arrêté, heu, vu que j'avais déjà quand même une distraction et que j'étais avec mon amie, du coup ça me voilà voilà, ça a facilité le fait qu'après quand je me suis retrouvée toute seule, du coup j'avais déjà ça faisait déjà quelques jours que j'étais pas, heu, sur, heu, les réseaux et que j'ai j'ét enfin que j'avais perdu un peu ce réflexe, donc du coup ça a été plus facile. En effet <chuckles>
Oui. A facilité. Oui. D'accord. Et tu as oui, vas vas-y continue.
Non, non, mais c'est voilà.
Tu tu as remarqué, heu, heu, des des des effets, des changements, heu, sur, heu, sur toi sur, heu, je sais pas. Alors, soit, par exemple ça peut être même sur ton sommeil ou, heu, sur, heu, ton état, heu, nerveux, par exemple?
Mmh. Ouais, bah, je s je pense que c'est, heu, c'est c'est enfin, c'est mieux d'avoir l'esprit libre et de se concentrer, en fait, sur ce que tu vois devant toi, tu vois, sur, heu, ce que tu vois de tes yeux, je enfin, devant tes yeux, tu vois? Et surtout que là, j'étais, heu, au milieu de la nature, dans des beaux paysages. Du coup, c'était enfin, c'était m c'était c'était mieux je pense, tu vois, ouais, d'être un peu plus apaisée, un peu plus, heu
Ouais. Mmh mh. Ouais, tu penses que tu as mieux profité, en fait, heu, justement, de ce que, heu, ce ce que tu avais devant toi, du paysage, heu, de du du climat, de tout ça?
Ouais. Exactement, je pense que, heu, je pense que c'est ça et hem parce que s enfin, en fait, je sais vraiment que, heu, surtout Instagram, enfin ça m'apporte pas grand-chose, tu vois? Parfois, ça m'apporte parce que il y a j'ai b je connais beaucoup de gens dessus. Enfin j j'ai une sorte de communauté, tu vois? Heu, avec heu enfin, voilà. Et et ça ça, me permet de, voilà, d'entretenir un réseau et tout, tu vois? Donc ça, je je, heu, je trouve qu'il y a quand même un côté positif. Mais il y a aussi franchement un côté où parfois je passe peut-être 1 ou 2 heures dessus, tu vois, à juste scroller. Et là, c'est vraiment du temps de perdu et ça et ça surcharge mon cerveau avec plein d'informations et ça me rend même, peut-être, même, insensible parce qu'en fait, tu scrolls, tu scrolls, tu vois un truc triste, un truc drôle, un truc chou, un truc gnin, gnin, gnin. Et tu vois, enfin et du coup tu es tu es complètement insensible en fait à
Oui. Ouais. D'accord. Ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire et tu r tu regrettes un petit peu, heu, du coup, des fois, comme ça, heu, d'avoir, heu, entre guillemets «perdu du temps» sur, heu, sur ton te sur ton smartphone, ouais?
Ouais, mais ça m'arrive, heu, ça m'arrive assez souvent, en fait. C'est des périodes, tu vois, heu, je pense c'est parfois, j'arrive à à m'en distancer, donc du coup, heu, je suis bien, c'est cool. Et après, du coup, vu que je m'en suis distancée pendant un une à 2 semaines, bah, du coup, je vais
Mmh mh. Ah! Tu te relâches.
voilà, je me relâche et limite, je vais consommer tout ce que j'ai pas dépensé, tu vois? Enfin, c'est c'est horrible, hein.
D'accord, ouais, ça fait un petit peu penser, heu heu, <chuckles> au régime alimentaire, heu, tu sais? Heu, ouais, voilà. Tu fais attention pendant quelque temps et du coup, heu, par exemple, si c'est ce que tu cherches, heu, tu tu perds un peu de poids et puis, une fois que tu as perdu du poids, tu te dis: «Bon, bah, allez, du coup, heu, aujourd'hui, je peux me faire un petit peu plaisir» et puis finalement, voilà, tu repars dedans.
Oui! Bah c'est ça. Mmh. Ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, parfois, je repars dedans, heu, un peu trop, enfin, limite encore plus, tu vois? Et donc, du coup, enfin ouais, je vois vraiment que c'est c'est c'est complètement malsain et que ça, ça m'importe pas, en fait. Enfin tu vois?
Mmh mh, ouais. D'accord, et donc, tu n'as pas, heu, suite, par exemple, donc, heu, justement à ce ce voyage où tu tu étais complètement, heu, déconnectée, heu, tu as pas essayé de de de conserver une habitude de, bah, de de réduction avec, je sais pas moi, heu heu, par exemple, heu, la désinstallation de enfin, moins de notifications ou alors, heu, non?
Mmh. Mmh. De refaire? Ouais. Mmh mh. Mmh. Mmh. Bah, c'est, en en fait, moi, le problème avec moi, c'est que même si je me j'ai, enfin, j'ai les notifications, je les ai enlevées depuis super longtemps. Heu, souvent, je supprime l'appli, mais j'ai, en fait, j vu que je peux y aller, heu, sur Safari enfin, ça ça me permet de moins scroller quand même, tu vois? Mais, heu, je, enfin, <smacks lips> j'ai j'ai j'arrive quand même à trouver des techniques pour y aller, en fait, tu vois? Sauf que c'est <chuckles> en fait, il faudrait il faudrait, limite, quelqu'un qui me prend mon téléphone, tu vois, ou qui me qui me, je sais pas, verrouille la la l'accès à à cette application, et genre que j'ai pas le choix, tu vois? Et et et ça, c'est malheureusement, mmh, pas possible, donc, heu
D'accord. Oui. D'accord. Oui. Ouais, ouais, je comprends. Donc, c'est effectivement tu parlais un petit peu de de drogue tout à l'heure et c'est vrai que c'est c'est un petit peu ça, hein. Heu, finalement, c'est compliqué de c'est compliqué pour toi de d'en décrocher. Après, bon, c'est c'est un phénomène qui est quand même, heu, très courant, on va dire, et c'est vrai que je crois que plus personne ne pourrait y vivre, heu, sans son téléphone, hein.
Mouais. Ouais. Oui. Ah bah, oui! Bien sûr, non mais oui. Mais si s par exemple, tu vois, mon temps d'écran, il est quand même de presque, heu, <scoffs> 6 6 heures à peu près, parfois 5 par jour, parfois 7 par jour, tu vois? Je je pense que c'est beaucoup trop, quand même, tu vois, heu, pour, heu, pour un humain de passer autant de temps à son téléphone. Mais après, j'en ai conscience et heu, et je pense que bah, en fait, je me suis dit, là, récemment, que je devrais refaire un petit peu, heu, peut-être une pause, heu. Peut-être pas 3 mois, enfin 1 mois tu vois, mais plus, heu, 1 semaine, tu vois?
Ouais, mmh mh. Oui. Oui. Mmh mh. Tu avais vraiment ressenti du des des bienfaits, en fait, heu, cette fois-là?
Ouais, je pense, enfin. Ouais, franchement, heu, enfin, en fait, tu as l'esprit beaucoup plus léger parce qu'en fait, tu dois entretenir ta li ta vie réelle et ta vie aussi sur internet, tu vois? Enfin, tu vois, heu, du coup, ça te fait double charge, en fait. C'est c'est ça. Alors que, ce qui se passe enfin, la vraie vie, c'est ce qui se passe dans la dans la vraie vie, certes. Ça me permet de me tenir au courant de ce qui se passe, de d'entretenir des des relations, et cetera, tu vois, bien sûr. Mais, heu, mais je pense que c'est possible de faire ça sans, heu, y passer, heu, six heures par jour. Enfin <chuckles>
Mmh mh. Ouais, tout à fait. Double charge, ouais. Mmh. Oui, oui, il y a ça qui est important, quand même. Ouais. Autour de toi, tes tes amis, heu, sont sont un peu comme toi? Ils y passent beaucoup de temps aussi ou ou moins?
Mmh. Heu, <scoffs> ça dépend des amis et je pense que je suis quand même celle qui est, une des celles qui passent le plus. J'ai des amis qui arrivent à complétement à être déconnectés de ça, tu vois, et j'admire beaucoup. Mais après, je pense que c'est aussi, heu enfin, c'est, il y a il y a des trucs derrière, tu vois. Par exemple, heu, je sais pas, moi j'ai j'aime bien l'attention, heu, l'attention. Donc, du coup, heu, les réseaux sociaux, Instagram, en fait, c'est une source d'attention, tu vois, avec les likes et tout, tu vois? Et c'est ça, c'est lié à mes traumas, et cetera. Donc, je pense que, tu vois ils ils ciblent un petit peu les personnes aussi, tu vois, qui sont plus plus propices à être accro, tu vois, heu, à ça. Et il y a et j'ai des des amis qui ont peut-être pas les mêmes, heu, les mêmes problèmes, et donc, du coup, heu, pour eux, ça fait pas ça a pas
Mmh mh. D'accord. Oui. Certainement, mouais, ouais, c'est clair. Ouais ouais, bien sûr. Et C'est plus simple pour eux. Mais est-ce qu'ils essayent pas, justement, un petit peu parfois de te genre, heu, si vous allez, heu, je sais pas, heu, au resto ensemble ou une sortie ensemble, est-ce qu'ils essayent de te de te, de t'inciter à à couper un petit peu?
Mmh. Heu, pas forcément. Mais après, c'est ç ça va. On, heu, j'arrive à quand même, quand je suis avec mes amis, à quand même déconnecter. Ouai, ouais, parce que, enfin, j'ai j'ai quand même conscience que c'est c'est des moments plus importants. Tu vois, c'est vraiment quand je suis toute seule, heu, que voilà, je je sombre un peu dans <chuckles> ça. Mais du coup, j'arrive à et heureusement, tu vois, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui arrivent, heu, s pas du tout à déconnecter quand ils sont avec des gens, et ça, c'est c'est c'est là où ça devient vraiment, heu
Pas trop. Oui c'est ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ouais. Mmh. Oui. Oui, c'est pire, là, bien sûr.
dangereux, tu vois, je pense, heu, parce que tu tu enfin, tu arrives plus à faire la différence entre le monde réel, le monde virtuel, tu vois? J'a j'arrive quand même à avoir conscience de ça, et tu vois, heu. Mais je sais pas, petit à petit, en fait, plus j'y pense enfin, plus j'y pense et plus je me mentalise, et peut-être plus il y aura des progrès aussi, tu vois, je pense. C'est c'est ça
Ouais, ouais, ouais. Oui, certainement, certainement. Déjà que tu as réussi, heu, c'était peut-être pas évident quand même, hein, de de te déconnecter, là, pendant, heu, pendant quelques semaines. Mais finalement, tu as tu as réussi, heu, presque enfin, assez facilement.
Ouais. Oui. Voilà, c'est ça, exactement. Mais c'est ce que, voilà, j'avais beaucoup de volonté à ce moment-là. Et voilà, parfois, la volonté, c'est un peu plus dur de de l'avoir, heu. Surtout, tu as une discipline, un truc, heu c c'est aussi sur le long terme, tu vois? Pour une courte période, c'est plus facile que pour, heu
Ouais Ouais. Bien sûr.
pour une routine au long terme. Mais je pense c'est vraiment quelque chose qu'au ah voilà, j'aimerais un petit peu implimen implémenter, heu, au fur et à mesure, tu vois, de de ma vie.
Ouais, de te refaire une petite dét détox, heu, peut-être pas forcément très longue, mais par-ci, par-là.
Voilà, exactement, c'est ça, exactement. Et pas, après, heu, me venger et faire, heu, 6 fois plus, tu vois. Voilà, essayer de trouver un un petit peu un équilibre, surtout, ouais. <chuckles>
Mmh mh. Oui. Ouais. OK. Ouais, ouais, je comprends. Super, bah, écoute, heu, je te remercie pour ce partage, heu, c'était, heu, vraiment intéressant de de t'entendre parler de ça.
Bah, merci à toi pour tes questions. <chuckles>